Esat esatto, è è proprio lo stesso cioè se tu se tu vedi un turista non ti viene da da parlarci? Tipo: "Da dove vieni?"
Sì, comunque ti viene da curiosità.
Esatto, quindi è è p è più o meno la stessa cosa. Cioè ti vedono che sei forestiera e ti ti domandano. Ma molto bello, veramente.
<chuckles> E adesso a parlare di tutte 'ste vacanze, cioè mi sta venendo cioè mi manca proprio il mare, guarda, voglio che arrivi <chuckles> che arrivi luglio. <chuckles> Sì, no, no, ho già prenotato, ho già preno
Cosa Prenota. <chuckles> Vai, prenota. <chuckles> Sì, dove vai?
Sì, vado a Tenerife.
Ah, mia mamma abita alle Canarie.
<chuckles> Cavolo. <chuckles> Uno lavora in Cina, la mamma ca alle Canarie, c
<chuckles> Meraviglioso. <chuckles> Eh, sì, un casino, eh, un casino. <chuckles> Io in Italia perché sono sfigata, ovviamente. <laughs> Sì, guarda, mhmm, a c'hai beccato. Ancora in Italia, ancora per poco.
Tu in Italia però. <chuckles> Però stai più fuori che dentro. <chuckles> Ma guarda, spero di essere anch'io così a 30 anni. <chuckles> Spero di essere anch'io come te a 30 anni, cioè anch'io voglio <chuckles> viaggiare così tanto.
Come? <chuckles> Uhm, puoi essere quello che vuoi. Puoi essere la cosa figa è che puoi essere proprio quello che vuoi, no. Hai tutte le possibilità. Quanti anni hai?
Che poi siam cioè, non siam così lontani, però. Esatto. E andare dove voglia. <chuckles> Eh, 22.